مش عادي إن هو يدفَع سعرها العادي، فاهِم. ه يعني ع عندك عندك مثلًا، أنا لمَّا كنت محتاج الجزمة، طبعًا اشترَيت جزمة تانية، قُلت مش مش هتفرِّق، أدفَع 250 من 180، فما فرقِتش يعني، ال الفرق ال70$ ده.
إمم. صحيح، صحيح. إمم. إمم. إمم. صحيح، صحيح.
فخلاص عد عد عدِّيت الدنيا واشتريت، طبعًا لو ساعتها مثلًا كنت محتاج أشتري جزمة- جزمة جديدة، وجزمة خروج، وجزمة فرَح، وبدلة جديدة، ولِبس عشان أبقى أرُوح بيه الجامعة، وشرابات و وفُوَط، واللي أنا وكل اللي أنا محتاجه. لأ، أنا أنا كده بقى أنا كده بق أنا ك أنا كده ساعتها ممكن أستنَّى، فاهم، وحتى اتعلَّمت، عشان أنا اتحطِّيت في الأمر الواقِع ده قبل كده، <clears throat> اضطرِّيت أشتري، ف آآ، اشت اشتريت اشتريت كل اللي أنا عايزه، وبعديها بكام شهر جه الBlack Friday، اشتريت تاني، وقعدت ساعتها سنتين ما باشتريش، فاهم، عشان خلاص، أنا في ال في اليوم ده جبت اللي أنا عايزه، فاهم؟
إمم، أكيد. إمم. صحيح. إمم. إمم، صحيح، تمام. إمم. أيوه. آه، جميلة دي. إمم. إمم. صحيح، صحيح. علشان كده
طّب أنتَ أنتَ عامةً ه اتفضل، اتفضل، لأ، اتفضل.
إمم، علشان كده بصراحة يعني، أنا أنا بح بقيت ب اتعلَّمت من الحركة دي، بقيت باجيب الحاجة إيه بقى، أيَّام مثلًا لمَّا يكون فيه تخفيضات أو كده، باحاول أجيب الحاجة بزيادة وأخلِّيها معايا، اللي هو احتياطي يعني، أنت فاهِم قصدي؟ سواء مثلًا نِزِلت مصر، أو مثلًا ممكن أبقى آخدها مصر، و وأدِّيها مثلًا لأي حد محتاجها، أو لو أنا احتَجتها خلاص احتَجتها. وفي نفس الوقت لو حد احتاج مني حاجة في مصر، أهي موجودة معايا. فبالت بالتالي اتعلَّمت من الحركة دي، لإن فعلًا كنت بالبِس لَبْس وِحِش جدًا بصراحة. <chuckles> ياه!
إمم. حلو. بالضبط. <clears throat> على طول. بالضبط، صح. <clears throat> طبعًا. لأ لأ، أنا معاك جدًا في الموضوع ده. طَب أنتَ عامةً هاسأَلَك سؤال، يعني أنتَ عامةً لمَّا بييجي الFri الBlack Friday ده
إمم.

إمم، صحيح، فعلًا، برافو عليك، م
آآ <clears throat> آه، بيكسَبوا عشان بي بيبيعوا الحاجات ال ال القديمة. أنا ح ح ح هاتكلَّم لك في ال في الموضوع ده أكتَر، بس عايِز أقول لك الحتَّة دي. أنتَ دلوقتي طبعًا عندك، عشان ناس كتيرة تعمل فلوس، آآ، بيكون عندهم تخفيضات online آآ، آآ، من من من الجمعة، جمعة، سبت، حد فاهم؟ برضو و و واتنين. بس مش هتلاقي في كل حتَّة online تخفيضات أوي زي Amazon، زي eBay، ح الح الحاجات دي مش هتلاقي فيها تخفيضات أوي online. يو يوم الاتنين بعديه على طول، هتلاقِي طبعًا، طبعًا، طبعًا. طَب أنا أ أ احس طبعًا، أنا عايِز أسأَلَك سؤال، أنتَ لمَّا بتيجي تشتري
إمم. آه. تمام. إمم. حلو. إمم. إمم. جميل. آه، لأ، جميل جدًا، إمم. إمم. إمم.
بتشتري online أكتر والّا بتشتري، بترُوح الmall وتشتري؟
لأ، أنا بُص، أنا عِشقي كله عبارة عن online فقط لا غير، يعني تقريبًا بقى لي فترة زمن آه، بقى لي زمن ما اشتريتِش حتى من مكان كده، رُحت واشتريت من mall أو من shop، ما فيش. أنا كل حياتي دلوقتي بقِت تقريبًا كلها، باشتري من على ال من على الonline، ما بافكرش حتى إن أنا أنزل أشتري حاجة بصراحة. باحِس إن الموضوع أسهل وأروق، إن الواحد يختار الحاجة اللي هو عاوزها بمنتهى السهولة بصراحة، آه بصراحة.
وأنا نفس الكلام. طبعًا. أسهل وأروق فعلًا. ولو و و ولو البتاعة آآ، ت طويل عليك، كبير عليك، تقوم مرجِّعه.
بالضبط، بارجِّعه، وخلاص أنتَ كده، كده بتبقى حفظت، مادام اشتريتها بقيت حتى بتحفظ إن ال رِجليك مثلًا ف في النوع الفُلاني مثلًا في الكوتشي، النوع الفُلاني ده بينفَع فيه الNew Balance، مش عارِف عامل إزاي. آه فعلًا، بقيت باحس مثلًا بقيت حتى محدّدها، يعني New Balance مثلًا لازِم أجيبه مثلًا، أنا بالبَس 11.5، لازِم أجيبه 12، آآ، ما أعرفش هو الNew Balance لازم كده. لو Puma، يبقى لأ، 11.5 وهكذا، فحفظتها. إمم.
مش حوار. بيبقى أكبر أو أصغر، صح. بتكون عارف، صح. طبعًا. ده طبعًا. طبعًا. أكيد طبعًا. كل حاجة بيكون ليها سعر. طبعًا، أن أن أن أنتَ عارف برضو حاجة كنت عايز أتكلم معاك فيها، آآ، هُم بيكسبوا فلوس ك كتير جدًا من موضوع black Friday عشان حاجة واحدة. أنت دلوقتي عندك فيه محلات فاتحة عامةً
آه. إمم. آه.